Como perceber como quando palavras e corpo estão em conflito?
Olha, você consegue ver muito a a expressão corporal da pessoa, né. Então, por exemplo, se a pessoa se você tá falando alguma coisa e a pessoa tá ali f concordando com você com a cabeça, tipo, aham, sim, mas ela estiver de braços cruzados, muito provavelmente ela não está aberta àquilo que você está falando, né. E ela não
Aham. É. Aham. Os braços cruzados quer dizer que ela está fechada para aquilo ali, ou para você, né. É.
Sim, é. É é exato, ou então por exemplo quando ela tá sentada e e cruza os braços e cruzam as pernas também, também tem esse significado. É lógico que a gente não pode a assim generalizar, falar que é sempre assim, né, que às vezes a pessoa está com frio, né, de repente.
Aham. É. É é isso que eu ia te falar às vezes ela tá com frio. Às vezes ela tá com dor em algum lugar e tá segurando ali né.
Exato. Sim, é é exato então assim, mas numa numa maioria, né, assim, das vezes é realmente quando a pessoa não tá aberta para aquilo que você tá falando, ou para aquilo que tá sendo proposto, por exemplo, né.
Aham aham. Sim, ou que ela está contra, por exemplo.
Exato exato. Também não sei se você já percebeu por exemplo as pessoas elas, quando, hum, elas estão buscando uma resposta, se você faz uma pergunta e a pessoa vai buscar essa resposta no passado, ela olha para um lado, assim, da do da, por exemplo, para a direita. Quando ela olha, assim, para a direita, ela tá, eu não lembro muito bem agora se é direita ou esquerda, mas eu sei que ela olha para um lado, né, tipo para a direita, vamos dizer assim direita assim, só pra usar como exemplo. Significa que ela está ali buscando uma resposta no passado para aquilo, porque às vezes é uma pergunta que né, não é atual.
Aham. Hã, aham, hã. É. Hã. Aham.
E e quando ela olha pra cima pro lado esquerdo por exemplo ela tá u buscando criar uma resposta pra aquilo, mas que não é real.
Olha interessante isso!
É, sim. São micro
Então quer dizer que ela vai mentir?
Sim, ela vai mentir. Se você eu se eu como eu só eu só realmente aqui não lembro de se é pra direita ou pra esquerda, mas assim depo a eu vou até procurar depois, procura também pra ver pra que lado que a pessoa olha que significa ela está buscando uma resposta, e o outro lado que ela está, criando uma resposta, sabe?
A esquerda? <laughs> É. Ah, sei, e isso, eh, tem a ver com a parte do cérebro, por exemplo, a parte da memória, é o parietal, direito e o o que você cria alguma coisa é o esquerdo, <chuckles> deve ter alguma coisa relacionada a isso né?
É. Então Sim! É, sim, deve ah, com certeza, com certeza tem sim, mas significa isso. Eh, então, assim, outras coisas, sabe? Por exemplo, eh, a pessoa ela sempre que ela quer alguma coisa de você, ela vai te falar no final. Se ela vem, se ela te encontra pra te pedir alguma coisa, ela vai criar ali uma história, ela vai fazer alguma sabe, criar um evento. E daí no final ela vai falar: "Então olha, eu queria saber", e aí que vem realmente o a verdadeira intenção daquele encontro, sabe?
Uhum. Ah. Ah, sei. É aquela, fala logo.
Sim, que a gente fica não fala logo é, é é, é.
É, fala logo que eu estou com pressa vai vai que que você quer? <laughs>
Sim, às vezes tem a f aquele sorriso forçado, sabe, também, que a pessoa ali se eh, tá tá querendo dizer que tá concordando com você, mas na verdade é outro sentido, sabe, que ela na verdade ela dela estar ali, é.
Ah, entendi. Aham. É, é interessante isso né, como que o como o corpo fala, né? E assim, existem, eh
Uhum. Sim, eh
por exemplo, eh, se a gente tá muito estressado, por exemplo, o que que o po o corpo pode demonstrar, assim, eh, em termos de postura, de
Aham.
Existe alguma coisa assim?
Ah, <sighs> olha, na verdade, eh, existe porque o né, o físico da gente mesmo, mas ali assim mais, não está muito em concordância ou discordância com aquilo que você fala até porque quando você está estressada ou você tá cansada, você verbaliza isso, fala: "Nossa eu estou tão cansada hoje", né, e assim então, eh, se pra você ver que como que ali as palavras elas não estão em conflito, porque quando você está cansada, você fala, mas também demonstra né, o né com com seu corpo que você está realmente cansada. "Nossa hoje foi dia longo, tô cansada". Então você consegue associar as palavras com aquela com atitude, né?
Aham. Uhum, e dizem que se
Né, ou então se a pessoa está com raiva de mesmo a mesma forma, hum.
Aham. E dizem que a pessoa que está mentindo ela nunca olha nos olhos.
Isso t é uma é uma é uma característica geral, eu diria, mas tem aquelas pessoas que já sabem, sabe aqueles mentirosos profissionais mesmo, que eles já sabem
Hum. Sim, que já olha no olho e mente. <laughs>
Exato, que aí eles já sabem, que se ele te olhar no olho ele vai te intimidar, entendeu? Então vai fazer você q a ficar em conflito com a sua pergunta ou então com a sua dúvida, né. Ele vai criar em você um conflito. Então realmente tem também os que entendem, os que são, eh, amadores não conseguem te olhar no olho.
Uhum. Aham. E tem diferença entre a pessoa que tá mentindo ou que tá envergonhada e e, ah. Tem alguma diferença?
Sim, tem. A pessoa que está mentindo de novo, ela não te olha no olho, ela desvia o olhar para os lado. Já a pessoa que está envergonhada ela abaixa
Para o lado esquerdo ou direito né, você não sabe?
então, na verdade o lado, esse de olhar para o lado esquerdo e para o direito é olhar pra cima, sabe quando você olha pra cima tipo, hum, até você vira um pouco a cabeça, assim, pra cima, sabe tenta imaginar. É isso quando você está buscando uma resposta, antiga ou criando uma resposta. Agora, hã, quando a pessoa me mente ela não te encara, mas ela olha para o lado mesmo, assim, sabe? Ela não olha pra cima. Ela olha para o lado e, tipo, pra desviar o olhar mesmo, né.
Sim. Uhum. Uhum. Uhum.
E a e eu percebo e não eu percebo e uma característica de de quem está envergonhada é olhar pra baixo, abaixar a cabeça como, né, se tivesse realmente pedindo ali o um um um uma desculpa, um tivesse envergonhado, mas pedin no sentido de pedir um uma desculpa pra quem, né.
É sempre pra baixo.
Sempre pra baixo. É.
Ah entendi. E e você já já passou por essa situação, assim, de você saber que a pessoa tá mentindo, e e aí, que como você reagiu?
Hum. Uhum. Olha, depende da pessoa não vale nem a pena você ficar discutindo, né. Eu acho que você sa já você saber que a pessoa tá mentindo, já é pra você, o que você precisa saber de verdade né, então você na às vezes você ficar ali discutindo, você não adianta as tem pessoas que não vão confessar né, é difícil alguém confessar que mentiu, a não ser depois que ela seja pega né, no na mentira mesmo, então aí ela não tem mais como negar, mas enquanto ela tem ali recursos, ela vai continuar mentindo, então é o é assim de você saber que ela tá mentindo, já é o suficiente pra você ter aquilo que aquela resposta entendeu? Nem continua a pergunta, porque aí é desgastar mesmo.
Sim. Aham. Sim. Sim. Entendi, mas por exemplo, <clears throat> se você tá conversando com a pessoa, querendo saber alguma coisa, e ela está mentindo pra você, você vê pelo pelo corpo dela, que ela que ela está mentindo, você fica na dúvida ou você crê realmente nesses sinais do corpo?
Uhum. Uhum. Uhum. Hoje em dia por conta da minha prática de ficar observando, eu já consigo já detectar logo de início, mas quando eu não tenho quando eu, ou se a pessoa é muito boa assim, ou se eu não consigo identificar por algum, sei lá, sinal, eu con eu insisto na conversa, então eu começo eu eu eu assim, não confronto, mas eu con eu vou mais a fundo sabe, eh, "Ah então você ah", sei lá né, "Então você fez isso, ou você ouviu isso?" Eu acabo reafirmando o que ela falou, porque se for uma coisa d de verdade, uma um né, uma uma fala u eh, genuína, ela vai falar a mesma coisa, sim é foi isso mesmo, aconteceu isso isso. Se não você já cria ali uma dúvida e ela já fala, opa será que eu falei isso, será que eu não falei? Você entendeu? Você acaba fazendo com que você dá corda mesmo pra que ela mesmo se, sabe, se se entregue. Uhum, se entregue lá, porque não tem jeito. É.
Aham. Aham. Ela mesmo se enforque. <laughs> Aham, é interessante isso né.
Uhum, é só uma questão de observar mesmo.
E a gente pode treinar essa questão de de ficar atento ao a outra pessoa, quer dizer, ah, essa questão de você lógico, né, se você vai fazer uma en uma entrevista de emprego ou questionar alguma pessoa, com alguma dúvida que você tem, em relação a as atitudes dela e tal, você vai ter que conversar mesmo. Mas você acha que, eh, isso socialmente é é prejudicial? Quer dizer, você conversar com a pessoa, já julgando, se ela tá falando uma mentira ou falando uma verdade, você não parte do pressuposto de que, o que a se essa pessoa tá mentindo, ela tem motivo pra aquilo?
Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Então, na verdade eu bom eu não sei porque eu num não gosto de mentira então, assim, já começa daí, pra mim é não, nada ela, não tem mentira que ah, que substitua a verdade, você entendeu? Mesmo que ela seja assim, pra hã, pra deixar assim, pra pra não de pra evitar que a pessoa passe por alguma algum transtorno, passar por algum constrangimento, então pra mim a verdade ela é sempre, ela tem que ser dita sabe, é aquela, não é doa a quem doer mas assim, a forma como você passa a verdade é que que tem que ser que tem que ser pensado né, pra você não chegar ali né mas enfim, eh, a verdade está em primeiro lugar, e eu por, e até porque eu acho que a mentira, você não consegue eh, sustentar ela por muito tempo.
Aham. Sim, sim. Entendi. Levar por muito tempo, sim.
É. Então não tem uma hora você vai cair na sua mentira. Então é melhor não mentir, você entendeu? Principalmente se você tá numa entrevista de emprego mesmo. Não dá não dá pra você falar por exemplo, que você tem experiência em um assunto, mesmo sabendo que você não vai passar por aquele, né, por aquela situação, naquela sua área, mas e vai que de repente você precisa cobrir a hora de alguém que você disse que sabia fazer, pronto.
Tem mas Sim, agora é é tá, eh, a gente sabe que as pessoas que elas estão em um país diferente, falando uma língua diferente, elas têm as mesmas atitudes de uma pessoa que tá mentindo, tá? Porque ela usa os, ah, eh
Ali você se entrega. Uhum. Uhum. Certo. Uhum. Os mesmos artifícios.
É, porque ela usa as mesmas áreas do cérebro, porque ela tem que, eh, mudar, ela tem que fazer uma tradução ali, porque não é a língua natal dela. E como você diferencia se ela tá mentindo ou se ela está traduzindo o que você está falando?
Uhum. Uhum. Hum se ela está mentindo, se ela está traduzindo, o que ela está falando? Hum.
É, é.
Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Eu sou intérprete, né. Então assim, eu como intérprete, eh, eu aprendi que eu não posso nunca alterar, ah, eu tenho que fazer a tradução, eh, de forma fidedigna. Então, assim, se de repente a pessoa está estressada e ela fala um palavrão, eu re eu eu faço aquela tradução no mesmo tom, incluindo o palavrão, que a pessoa fez entendeu. Então, assim, ali você não é o papel do entrevistador do do do do intérprete, por exemplo, julgar se a pessoa está falando verdade ou não, né. Aí a pessoa que tá recebendo Ah então não entendi, desculpa, repete.
Sim. Sim. Sim. É. É mas você não entendeu o que eu perguntei. É, você disse que a pessoa que mente ela desvia o olhar
Aham. Uhum.
pra um lado que você não sabe o qual é, certo? A pessoa que está traduzindo que ela na ela está em país diferente, ela está conversando com a outra pessoa.
Isso. Uhum. Aham. Tá.
Né, ela ela ela está conversando com uma outra pessoa.
Na mesma língua da pessoa.
Na mesma língua, não é a língua natal dela.
Certo. Ok.
Você sabe que ela também desvia o olhar porque ela tá usando, a mesma porção do cérebro pra traduzir, que é a mesma porção do cérebro que a ajuda a pessoa a mentir? É a mesma.
Hum. Tá. En então, a pode até ser a mesma
Ela também desvia o olhar.
sim, pode até ser.
E aí eu te pergunto, como que você vai, eh, definir se ela tá mentindo ou se ela tá traduzindo?. <laughs>
Eh, não, eh, então, depende do depende depende realmente da você consegue ver. Você é.
Não tem como. Não, você não consegue ver.
Você não consegue? Ah bom, é é eu consigo <chuckles> eu
Não, você não consegue. Até por isso que julgamentos, eh, eles são feitos com tradutores, porque a pesso o juiz não consegue perceber e ninguém consegue perceber se a pessoa não falar na língua dela.
Aham. Hum hum.
Porque na língua dela, ela tem a atitude corporal. Se ela falar numa língua estranha a ela
Certo. Uhum.
ela vai mos ela n ela n ela não vai identificar se ela tá mentindo ou não.
Tá, então você acha por exemplo que se o o juiz olhando pra pessoa, mesmo que ela não fale a língua é
Ah, eles sabem eles sabem.
ham?
Eles sabem.
Tá, e a pessoa
É eles sabem, eles têm o seu o seu conhecimento, o que você falou e
Tá, então, quem não saberia e agora eu fiquei completamente perdida, que quem não saberia identificar, eu no caso?
É. Não não não é essa a questão não é essa questão, não, não é essa questão. A gente tá falando de linguagem corporal, né. E eu estou falando que, hã, pode, você você disse que a pessoa movimenta os olhos, eu estou falando que a pessoa que traduz também movimenta os olhos, né, e que por isso que em julgamento, olha, mas foi muito bom
A pessoa que tá traduzindo? Tá. Tá. Sim, é, uhum. Uhum. Ah ta ah ta, entendi. É.
eh, conversar com você, foi muito interessante a conversa, obrigada.
Eu que agradeço, quem sabe numa próxima a gente consegue chegar num consenso em comum, obrigada.
<laughs> É.